А расскажи, а какой всё-таки лучший способ начать свой сад на подоконнике?
Слушай, ну мне кажется, надо начинать вот с тех растений, которые там, в твоем климате лучше всего и проще всего растут. Ну чтоб ты сразу там увидел какой-то результат и втянулся в это. Кажется, вот как-то так. Вот мн мне на
Ага. Ну интересно, а у тебя опыт есть, да, такой?
Да, слушай, мне на самом деле то есть я вообще совсем была не садовод, и как-то к этому относилась так: "О, как-то это сложно, заморочено". А вот во время пандемии мне так получилось, что в каком-то из магазинов продавались такие наборы. Наверно, н даже не продавались, а вот за покупки давали такие наборы. Там такое, значит, маленькое ведерко, наверное, из торфа, такая таблетка, тоже такая, ну, торфяная или грунтовая, которую водой так заливаешь, и она становится грунтом. И семена разные. И вот получилось так, что началась пан пандемия, и у меня как вот собралось огромное количество вот этих вот странных наборов. Я их даже хотела кому-то подарить, ну потому что зачем они мне нужны, а тут пандемия, выходить из дома некуда, заняться надо чем-то. И вот я думаю: ну, попробую посадить. И я вот все их высадила. И они хороши были тем, что ты ну, то есть тебе ничего не нужно, ты просто в воде вот этот грунт растворяешь, бросаешь семечко из этого же набора в этот грунт и такой маленький вот этот горшочек торфяной ставишь на подоконник. Там еще была даже бумажечка, на которой можно было подписать или наклеить, что это за растение, потому что там были цветы, и там были всякие полезности, вот типа зелени или огурцов. И я помню, я высадила штук 10, наверно, вот таких ведерок. <chuckles>
Ну да. <chuckles> <chuckles>
И и так соп ут совпало, потому что пандемия же была весной, соответственно, весной я всё это посадила. И за счет того, что это была весна, это всё как начало расти. <chuckles>
Ну да.
Вот. И я прям была поражена, потому что они прям всё взошло и там были знаешь там всякие, вот мне нравятся там руккола, шпинат, вот базилик- и это всё там было, и это всё начало расти. Вот. И я прям так вдохновилась этим, что я попросила у меня у родителей есть дача, они мне там привезли какой-то земли, потому что эт ну это маленький же такой горшочек, прям там диаметр, ну сантиметров 5, наверное. Вот, я попросила земли, и мне еще родители привезли какие-то там такие пластиковые, ну это были не горшки, а вот какие-то ведра, там, знаешь, вот такие, огурцы в них продают или там квашеную капусту, вот что-то такое.
Ну да.
Вот. И я это всё радостно туда пересадила, пос пос поставила там у меня маленький подоконник на балконе, прям совсем маленький. Я туда всё это выставила, и это всё как начало расти, и меня это прям так вдохновило. <chuckles> М.
Это ты уже, получается, забила все подоконники?
Ну э, ну нет, слушай, знаешь как? Вот у меня хоть подоконник маленький, но там порядка 5 таких вот уже ведерок, да, с пластиковых, там прям легко встало. То есть я всего лишь 2 забила. То есть это еще как-то было и не очень затратно. <chuckles>
<chuckles> Ну, в принципе, то есть <grunts> уть вот ты говоришь то, что маленький подоконник. Получается, вот сад можно начать и в маленькой квартире?
Абсолютно! То есть мне кажется вот, например, я щас сажаю суккуленты, они вот я щас живу в таком летнем климате, вот, а суккуленты- они такие маленькие все, ну, фактически кактусы, да, и они не требуют сильного ухода, и они прям небольшие. И я прям, знаешь, у меня такое блюдце, вот оно там диаметром всего лишь сантиметров, наверно, 20, и в нём находится пя пя пять маленьких горшочков суккулентов. То есть это прям почти целый сад, но при этом у тя всего лишь 1 блюдце. То есть это очень несложно.
А вот скажи, а какие тебе больше всего нравится выращивать, а, растения? То есть декоративные там, может быть, цветы или всё-таки ты выращиваешь какую-то прямо пищу?
Пищу. <chuckles> Ну да, я щас пытаюсь, на самом деле Вот я говорю, живу в летнем климате. Я пытаюсь выращивать помидоры и немножко зелени. Помидоры я, конечно, выращиваю for fun, ну, то есть так, для удовольствия, потому что, а, у меня вот 2 куста 3 куста черри, и я с них, значит, 1 раз собрала урожай в 10 помидорок, и 2 раз- в 6. <laughs>
Мгм. Ну да. <chuckles> <chuckles>
Ну то есть салата ты из этого, конечно, не сделаешь, но я еще выращиваю базилик, и вот мы с мужем сделали такие, знаешь, бутерброды. Там листок базилика, маленький кусочек моцареллы и полпомидорки. И вот 2/3- это, знаешь, как из собственного сада. <chuckles>
Э это к это круто, то что в так получается и использовать, да, собственный сад. А, вообще, кстати, еще интересно, а н какие <grunts> д нужно знать методы, а, ухода за, м, растениями? Вот ты говорила то, что твои изначальные наборы- там всё было просто, ну, как бы д просто добавь воды, да? А потом, я так понимаю, всё-таки, м, какие-то более продвинутые ты уже стала использовать методы?
Да-да-да. Ну, э, у меня, на самом деле, тут сразу сработало читерство такое, потому что, а, я переехала вот в этот климат, где вечное лето, и мне кажется, здесь даже если палку запихать в землю- она начнет цвести. И это мне помогает, <chuckles> потому что я, ну, не очень хороший садовод, я не очень разбираюсь в растениях. Вот, и поэтому за счет того, что здесь всё растет, мне кажется, у меня растет. Потому что у меня вот есть приятельница здесь, она живет за городом, у неё прям, ну, реально настоящий сад, и она во всём этом разбирается, и она с периодичностью ко мне приезжает, начинает меня ругать, что у меня это растень
Так. <chuckles> <chuckles> Неправильно садишь? <chuckles>
это растение перелито, это растение недолито. Поскольку я и не понимаю, как надо лить, я ль лью всем одинаково. <chuckles>
Ну ну круто то, что у тя всё-таки получается, но получается, н н получ значит, для этого и не нужно никаких специальных как бы средств, там удобрений или чего-то подобного.
Ну, на сам деле, нет- нужно. Потому что вот я, например, столкнулась с тем, что у меня какие-то растения, э, ну, как-то вот не очень хорошо росли, ну, как-то плохо. Потом, когда мне моя приятельница порекомендовала Ну, то есть его надо было пересаживать- растение. И она мне говорит: "Поменяй грунт". Вот для этого растения нужен там определенный грунт, ну, то есть земля с к какая-то сп специальная. И когда я пересадила Вот у меня есть пихта небольшая, когда я пересадила ее в больший горшок и взяла специально, а, грунт для хвойных, наверно, растений, да, вот так вот, ну я прям увидела, что растение начало лучше расти. То есть какие-то Ну ты знаешь как, то есть оно и так растет, оно и так в ну, как бы, не болеет и не умирает, просто если за ним более внимательно ухаживать, то, наверно, ну, у тя будет больше эффекта. То есть если ты там хочешь, ну, чтобы у тя большое что-то выросло, то его за ним нужно как-то более пристально ухаживать. Если те просто вот, ну, для красоты, любого размера, то можно и не делать этого.
Мгм. Ну, в принципе, да. Тут как бы это тут, а, у каждого свои цели, и он, э, может выбирать, соответственно, э, как он будет растить, там в каком сеттинге, да. А, м, вообще, м, ещё, может быть, расскажи о том, а, а было ли у тебя желание перейти, а, может быть, всё-таки к настоящему, а, саду. Ну, э, конечно, я понимаю, что ты там живешь в квартире, но может быть, как ты говорила там, п поехать к родителям и у них, а, м, поработать, э, в их саду. Но хотя, я так понимаю, они уже далеко, потому что ты переехала, да?
Мгм. Да, они живут в другой стране, но тут знаешь как? М, здесь, а, поскольку это лето, здесь, как правило, э, очень большие окна в пол. Прям, знаешь, там вот на полстены может быть окно в пол. И вот я прив ну то есть я так привыкла, да, там в России, если у меня были какие-то растения, то они вот росли на подоконниках, да, в горшочках. Вот. А здесь можно спокойно Вот у меня есть растение, оно в огромном горшке, такого знаешь, размером вот ну с ведро с целое, и оно просто стоит на полу, ну вот, возле стекла, возле окна и это нормально. И в целом, ну, то есть здесь можно устроить при желании сад в квартире, просто выстраивая вот эти вот большие растения, ставя их рядом с окнами, ну чтоб к ним все-таки солнце попадало, да, там. Ну и в зависимости от того, что у тя за растение. Вот у меня есть большое какое-то растение с гигантскими листьями, ему солнце не нужно, оно у меня просто стоит на полу без солнца там, в том углу, где его солнца нет и в общем-то всё нормально с ним.
М-да. Во вот, кстати, это такой тоже интересный момент то, что, э, мы тут немножко смешали, да, огород на подоконнике, и сад на подоконнике. Потому что ты, получается, всё-таки выращивала и какие-то культуры, которые, ну, ты там каждый год там собираешь с них урожай, допустим или ну там еще раз какое-то время. А все-таки, э, у тебя есть и как бы, м, растения, которые у тебя постоянно, ну, вот там, э, желательно выращивать их, ну, более долгое время и они более декоративные. Вот как ты их, ну, не не смешиваешь то есть? Не знаю, ну, расскажи о том, как к когда ты начала хотя бы какие-то растения, э, и иметь как бы у себя дома, потому что я так понимаю то, что эти растения они более давно, чем те, которые ты выращиваешь вот дл как раз таки для, а, там ну вск к к как бы огород на подоконнике.
Мгм мгм. Ну д да, мгм. Ага. Слушай, ну у меня было вот 2 этапа. То есть 1 огород на подоконнике у меня был еще в России в пандемию, и там я им поразвлекалась, да, с собрала урожай и как-то на этом всё закончилось. Вот. А потом, когда я переехала вот сюда в эту страну, немножко тут пожила уже, там как-то адаптировалась, и поняла, что я хочу уже, ну так, чтобы у меня в квартире было красиво, вот. И поняла, что, м, красиво здесь можно сделать с помощью растений. Я просто, ну, сначала их чуть-чуть купила, там посмотрела, вроде бы растут, а потом просто вот поехала вот с этой приятельницей, которая живет за городом. Мы с ней поехали на большой машине, здесь есть такие, а, места, они называются вивариумы. Ну это, как это, магазин с растениями с комнатными, только, э, как это, в России- это прям магазин, а тут ты заезжаешь, в это такое огромное пространство, прям знаешь, как, ну там, не знаю, там треть футбольного поля. Ну большое прям, тебе даже не видно конца. И у тя там на полу, на земле, даже не на полу, на земле, просто стоят рядами растения, и они стоят копейки. Ты просто проходишь мимо, покупаешь вот скока тебе чего тебе хочется и скока хочется, загружаешь это всё в багажник, и привозишь домой. Вот я примерно так и сделала, <chuckles> и вот там расставила. И д я делала так несколько раз. Понятно, что там что-то у меня там не прижилось с 1 раза, что-то там мне просто не понравилось, как оно выглядит, ну и как-то совпало что оно умерло, да.
Ну да, да, я помню. Мгм.
Вот, ну вот как-то так вот.
Ну это круто- то, что есть такие возможности. Я вот лично помню там о растениях, которые у меня в доме были, то, что они там как будто стояли всю жизнь, то есть это просто какие-то растения, которые вечно там находятся. А, а вот у тебя, получается, когда ты приехала в квартиру, это вообще была там съёмная квартира, я так понимаю, и там изначально ничего не было?
Мгм. Мгм, да-да-да. Ничего, да в ней даже мебели не было, ничего не было, да, да-да.
А, понятно. <chuckles> Ну по получается, ты обустроила её, всё-таки. Э, ну и, надеюсь, оно теперь более красиво выглядит, да? Тебе, надеюсь, нравится. <chuckles>
Ну да, нравится мне, э, нравится, да, моему мужу, а вот котам чтобы им не нравились обычные растения, потому что там периодически они могут там на что-то посмотреть, какой-то там лист отгрыз отгрызть. Я поэтому специально для них выращиваю вот есть такая кошачья трава, по-моему это какой-то там овёс, ну что-то такое. Оно, знаешь, растет таким вот газончиком, прям вот такой зелененькой зелененькой травкой, таким прям. Но я очень много сажаю семян, чтобы прям у меня длинный горшок, чтобы он просто весь был наполнен вот этой вот травой. И специально у меня есть низкая полочка такая, чтобы коты могли к ней подойти, удовлетворить всю свою потребность <chuckles> в в еде растений, и больше к остальным не прикасаться. Потому что, на самом деле, часть растений, которая у меня стоит дома, они для, ну, кошек могут быть небезопасны. То есть есть такие, которые там, если много съесть, э, листьев там, или еще чего-то, н ну мо может быть какое-то там несварение желудка, но я вот этой вот специальной травой кошачьей, а, лиша решаю эту проблему там потенциальной тяги, э, котов к каким-то другим растениям.
М. <chuckles> М, интересный такой подход. Я даже не слышал о том, то, что как бы, коты больше будут любить определенную вот такую траву, <chuckles> есть. Но это интересный факт. А, может быть, мне это еще пригодится, кстати. А вот расскажи еще о том, а что происходит зимой? Ну, я так понимаю, там тепло всё равно зимой, то есть ничего как бы особенного, все переживают.
Да, но тут другая проблема. Тут как это: зимой-то ничего не происходит, а вот в особо жаркий сезон, вот здесь там, наверно, апрель и май, очень-очень жаркие месяцы. Да, очень с с такой стра Ну, тут солнце всё время страшное, но вот в эти месяцы оно ос ну, просто особенно жарко в квартире. И я стараюсь, ну, во-первых, вообще не открывать жалюзи- они у нас такие, ну, з з не не прям совсем blackout, но затемненные. И стараюсь отодвигать растения от стекла, потому что прям видно, что если они ст очень близко к стеклу, то там достаточно высокая температура, и начинают там желтеть листья, немножко прям видно, что они сохнут. Поэтому я тут скорее в в вот эту проблему решаю и каждую там весну я их там на какое-то там количество сантиметров отодвигаю от, а, от стекла и, ну, чаще, обильнее поливаю.
А наоборот, да. <chuckles> Да, защищаешь их, так сказать, от с пекущего солнца. <chuckles> Да, наде надеюсь, они все переживают более-менее, не засыхают.
Да-да-да, всё так. Да-да-да. Ну, с в общем-то пока всё хорошо. Да. <chuckles>
Да, ну <chuckles> Спасибо за такую очень подробную историю. Я вообще даже представить не мог то, что так можно интересно этим всем заниматься. Ну и я удачи тебе желаю в твоих ботанических, так сказать, похождениях.
Да, спасибо тебе тоже за вопросы и за разговор. Всего доброго.